Bir de tam lise dönemi dedin; tam ergenlik dönemi. Hani, okulda insanlar birazcık daha çekingen olabiliyor; büyüme, hormonlar çok etkili. Hani, o sırada başkasından duyunca; en yakın arkadaşına söylediğim bir şey, başkasından duyunca, eee, tabii ki insanın orada bir güveni kırılabilir. Arkadaşlığınızın bittiğinden bahsettin. Peki, sen adımlar atmış mıydın karşı tarafla aranı düzeltmek için?
Evet. Hımm. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Evet. Eee, ben adım atmak istedim ama ben yaptığım suçun farkındaydım mesela. Aynısı bana yapılsa, ben de aynı tepkiyi vereceğim için sadece ben iç içten içe yani, içten içe demeyeyim de açık açık çok özür diledim. Eee, sonra o zaten arkadaşlığımızın bittiğini beyan etti. Ben o arkadaşlığı kurtarmak için hiçbir şey yapmadım. Dediğim gibi, onun yerinde olsam ben de yap şey yapardım. Ama ne zamanki koridorda vs. karşı karşıya gelsek, her zaman, eee, dudaklarımda "Özür dilerim." deyip de geçtim yanından mesela.
Hıı. <chuckles> Anladım. Aslında sen de bir nevi yaptığın şeyin yanlış olduğunun farkındasın. Özür diledin ama, mesela, kendinde bahsettiğin gibi, ben ihaneti ke kesinlikle, eee, affetmiyorum. Hani, orada bir daha güvenimi kazanmaya uğraşmasın, dedin. Belki de o kişi için de: "Benim sırrımı başkasına konuşanın ben de güvenini kayb güvenimi kaybetti. İii, bir daha da kazanamaz." Evet, belki o da o şekilde
Evet. Hı hı. Hı hı. Aynen. O da bir ihanet. Yani, söylediğine ihanet yani; dürüstlüğe Yani, onun paylaştığına ihanet etmiş durumdayım yani, baktığında onun için
Hıı. Evet, aslında yani bu lisede olmuş, belki ondan sonra, eee, belki sen de oradan çıkarımlar yapmışsındır kendince. Ona göre <chuckles> ileride belki aynı şeyle karşılaşmamışsındır.
Hı hı. Tabii. Iıı, aynen. Bir daha hiç yapmadım. Bir daha hiç kimseye o şekilde güvenmedim yani. Kendi sırrımı belki veririm ama birinin sırrını birine vermedim, asla. O yok. Hı hı.
Anladım. Böyle bir çıkarım olmuş senin için de aslında, baktığında. Peki, bu, eee, güven kaybeden, eee, insanlar için, yani güvenini birisi kaybettiğinde, karşı taraf nasıl yanaşmalı; nasıl bu güveni tekrardan kazanmalı? Hani, ö evet dedin; demin dedin, özür dilerim, eee, a hatamı anladım, şundan şundan dolayı. Küçük jestler dedin ama kimileri de jestten hoşlanmaz; bana gerçekten duygularını ifade et, ı diye di yanaşabilir. Sence insanlar, genel olarak güvenini kaybettiği kişiye karşı nasıl yanaşmalı?
Iıı, evet. Evet. Hı hı. Hı hı.

Şöyle ki o şeyin büyüklüğüne bağlı. Mesela benim partnerime ben, "Söyleme." dediğim bir şey var, hani. "Şu yazıklar olsun kelimesini lütfen bana kullanma." diyorum. Yani bu kelime bana kullanılmasın. Yani espri olarak bile. Bazen böyle, iş o bana güzel bir şeyler söylüyor, ben konuyu değiştiriyorum, "Ya, sana yazıklar olsun." diyor. Orada hemen suratım atıyor mesela. "Hayır, öyle demek istemedim, onu demek istemedim." falan diye başlıyor ama belli. Yani bu kelimeyi bana karşı kullanılmasını istemiyorum. O da bir buçuk yıllık ilişkimizde geçen 3'üncü defa bunu kullandı. Yani sayıyorum çünkü benim için önemli. 3'üncü defa ağzından çıktığını anladığı, suratıma baktığı anda, yani suratındaki telaşı görmen lazım. O telaşı, g görünce zaten, ya, ben otomatik olarak affettim açıkçası. <chuckles> Ama <chuckles> E aynen. <chuckles> O mesajı aldığı kesin ama yine de kullandı. Yani öyle kolay kolay bırakamam yoksa 4'ncü olduğunda o suratındaki ifade olmaz. Hani.
Evet. Hı hı. <chuckles> Anladım. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Aynen, ben zaten o mesajı vermişim karşıya, olmamış. <chuckles> Değil mi? Peki böyle, sen onun inatla yaptığını mı düşünüyorsun yoksa, hani, ağız alışkanlığı la?
Hayır. Ağız alışkanlığı. Gerçekten ağız alışkanlığı var. Bazen, "ya" diyor, ondan sonra, "eee" falan yapıyor. Yani çıkacağını, ııı, veriyor ama tutuyor kendini. Ya, bu da şimdi hoşuma gidiyor, hani, baktığında. Çünkü o kelimeyi kullanmamasını ben kendimden ötürü yani kendimdeki bir travmadan ötürü diyorum, hani s "Kullanma." Ama travmanın nedenini ona açıklamadım mesela, onu da bilmiyor. Ben dedim diye kullanmıyor. Ama onun da var öyle. Mesela ben şeyi çok kullanırdım, öküzü. Yani erkeklerde, ııı, çok kullandığım bir tabirdi nedense. Bizim ilişkimiz başladı, işte, bir şey oldu. "Ya, ne kadar öküzsün." dedim. Sonra döndü, baktı, dedi ki Aynen, dedi ki: "Lütfen bana, eee, bir daha kullanma." dedi. Yani 1,5 yılda 2'nci öküzü ben demedim. Hiç, ağzımdan bile. 1 öküz, 2 odun. Odunu da çok kullanıyordum. Hatta öküz yine az kullanıyordum da odunu çok kullanıyordum mesela. Eee
Hı. Asıl Hı hı. Hıı. Anladım. Anladım. <chuckles> Evet, sen Hı hı. Sen çünkü onu dediğin için yani o sana, "Ben bunu istemiyorum." dedi. Sen ona, eee, dikkatli davrandığın için aslında aynı şeyi karşıdan da bekliyorsun. O, kötü niyetle yapmıyor onu aslında baktığında, hani, a el ağzına gelmiş Evet, alışkanlıktan yapmış ama yine de söylediği için, eee, çünkü sen çok kendince dikkat ettiğin için onun istemediği bir şeyi söylememeye. E, aynı şey karşıdan gelince de sinirlenmişsin hâliyle. Peki, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı kez olursa, eee, ne k tepki verirsin? Hani, kızmak, sinirlenmek, <clears throat> konuşmamak değil de oturup konuşmayı mı tercih edersin? "Bak, bundan, bundan dolayı." belki sebebini de açıklar mısın ona?
Evet. Evet. Hı hı. Alışkan. Hı hı. Evet. A aynen.